Ah, okey. Fíjate, te voy contar algo que me pasó, de hecho n no hace mucho, hace como unos 6 meses, de que tuve un problema grande en el trabajo, de que llegaron unas cajas, que en esas cajas adentro venía medicamento y resulta que el medicamento, cuando lo escanearon, no escanearon de que el medicamento venía adentro todo roto. Entonces, ese problema es ya estábamos hablando de casi como 150,000 pesos, o algo así. Y el problema es que, a mí me tocó en mi turno, donde yo en ese momento era como que el líder, por decirlo de alguna forma, entonces la responsabilidad recaía en mí. Se me empe la espalda, la espalda la tenía la tenía hecha un era una piedra mi espalda. Se me estaba cayendo el cabello, eh, no podía dormir. No podía dormir, eh, sí, sí, sí, de que traía insomnio. Era de que me dormía, mi me dormía temprano. Me dormía como a las 10 de la de de la noche y me despertaba a las 11. Me volvía a dormir a las 11, me despertaba a la 1:30 y así de que me estaba despierte y despierte por por las noches. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? La verdad yo siento que que todavía, bueno, por lo menos yo soy de México y como que todavía sigue, como que muy el cliché eso de como de que muy tabú de ir con un psicólogo. De que dicen de que: "¿Cómo cómo vas a ir con un psicólogo, loco?" Me dijeron de que: "N to ni siquiera estás loco, que no sé qué, solamente loco los que están".
Okey. Oh, ya entendí. Oh, my Totalmente. ¿De plano? ¡Guau! ¡Y a tu edad! ¡Uy! Ajá, entiendo. Sí, lo toman que el que el que va al psicólogo tiene que estar loco totalmente, ¿no? Es una idea que que tenemos, un tabú muy muy muy malo.
Es sí. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Y la verdad es que yo sí me estaba ahogando en un vasito de agua, porque nomás yo solamente estaba pensando de que, a la torre, es mi responsabilidad todo esto, ¿cómo le voy a hacer? Así, asá. Y empecé con una psicóloga que, la verdad, qué bueno que tuve el que me quité esa vergüenza, más que nada, porque la verdad es que me daba vergüenza. Y fui con la psicóloga, me empezó a dar que que como que las herramientas para tratar de pensar mejor, para mejorar incluso en mi día a día y así. Y se terminó solucionando el problema, pues ahora sí que, gracias a que se podía mermar una cantidad, no sé qué bueno, hicimos hicimos algo ahí en el trabajo, más que nada, eh, pero l gracias a eso, a mí me ayudó muchísimo lo relacionado a lo que vendría siendo eso del de de ir con el psicólogo. También me ayudó muchísimo poder hablar con mis padres. Me ayudó muchísimo también poder, de vez en cuando, como que salir con mis amigos y así. Y pero sí, eso del de de que no puedes sacar el trabajo y te lo llevas a tu vida cotidiana, ¡a su ma! Sí, sí, sí pega bien duro. Ajá.
Ah, entiendo, ya. Sí, te puede hacer mucho daño incluso hasta le pega a a familiares o a la gente que te rodea me imagino, ¿no?

Eh, sí, normalmente, sí, la verdad, soy sigo siendo una persona que usa mucho el celular, eh, las redes sociales, que normalmente uso más son, pues, WhatsApp, e, Instagram. Ese Instagram, es un es un no, hombre, cuando menos me doy cuenta, a la torre, ya pasó 1 hora y 1/2, digo, y pum, bloqueo el celular, y me pongo a hacer otra cosa, porque, o sea, sí está bien, como que te relajes y todo ese rollo, pero, pues, también, <chuckles> no se trata de perder todo el día nomás estando sentado o viendo Instagram. Pero, en general, sí, en general, esas son mis redes sociales. Sí, sí, sí, es que, puedes ver de todo ahí, todo l literal, y como últimamente
Instagram. Sí, lo entiendo. Instagram, es un monstruo, ¿no? Me creerás que yo no le entiendo.
ah <chuckles> en <chuckles> serio. No, la verdad es que, es buenísimo.
<laughs> Te lo juro, no, me le quedo lo bajo, lo instalo, y luego digo: "¿Y qué hago?" O sea, no le encuentro, ninguna chiste, ninguna cosa que hacer, eh, no sé, como productivo, algo así entonces, termino quitándolo. Es muy chistoso.
Ajá. <laughs> Sí, sí, sí. Ajá, lo que yo lo que yo hago, es que, últimamente, me ha estado gustando muchísimo eso de cocinar. Y ahí en Instagram salen recetas super sencillas, así de que, en 2 minutos, en 3 minutos, te dicen todo lo que ocupas, que tienes que hacer así, asá. Y, últimamente últimamente mi Instagram, se está haciendo eso, de que te metes, al at la para ti. Que son, como que te dan te dan contenido que, pues, te puede gustar, y me aparecen literalmente, puras recetas así acá. Y de hecho, hoy me tocó hacer también una receta. Y, retomando, el el el tema anterior, la verdad también me ayudó muchísimo, porque había tenido, un un día medio pesadito del trabajo, y me ayudó muchísimo hacer esa receta con mi hermana, de que, pues, estábamos platicando, estábamos haciendo todo, de que ella también me estaba contand Ajá, y que también ella me estaba contando sus problemitas que tiene, y así. Y, ahora sí, que fue un tiempo, muy ameno, y y pues, al final de cuentas, te ayuda a bajar el estrés, que quieras o no, se te va acumulando, de poco a poquito.
Ah, qué bien. Ajá. Sí. Ah, qué padre. Te distrajiste, totalmente.